Evet, eee, eee, zaten kendin de bahsettin açıkçası. O yüzden kafanda ister istemez bir öncelik listesi oluşuyor, zaten. Eee, benim sana verebileceğim tavsiyelerden biri aslında kendini öncelik sırasında 1 numaraya koyman. Çünkü, evet, bir şeyleri kontrol etmek, eee, planlamak, ona doğru, ona göre hareket etmek, eee, bunlar çok güzel şeyler. Fakat hayatın kendisi zaten istesek de, ne kadar planlasak da, çok da istediğimiz şekilde ilerleyebilecek bir şey değil. O sebeple önceliği kesinlikle kendine vermen gerekecek. Çünkü evet, düşünüyorsun ve sorumlu hissediyorsun kendini etrafındaki insanlara karşı, fakat bir yandan tam da bunu düşünmen lazım. Eee, peki, diğer kişi de böyle hissediyorsa siz nasıl sağlıklı bir iletişim kuracaksınız? Bu 2 tarafı da yoracak bir şey diye düşünüyorum. O yüzden sana verebileceğim tavsiyelerin başında önceliği aslında kendine vermen olacak.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet, aslında a, bu gerçekten güzel bir tavsiye, yani, sürekli de kendime hatırlatmam gereken bir tavsiye kesinlikle. Eee, bunu yapmaya çalışıyorum, eee, kimi zaman ama, eee, yani, hem böyle geçmiş yılların alışkanlığı hem de kendimi bildim bileli, eee, bu sorumluluk yüküyle beraber, hem de başkalarını hayatımda öncelemeyle, eee, aldığım bu, ııı, birtakım, eee, davranış, eee, pratikleri olsun hayatımda, eee, bunun gerçekten yerleştirmek bende biraz bencillik hissini de düşündürüyor, yani, acaba bencil mi davranıyorum, acaba, eee, bu konuda, eee, haklı mıyım tarzında kendimi, eee, suçlu da hissettiğim zamanlar oluyor. Peki, bu duyguyla nasıl başa çıkabilirim?
Hı hı.